Oo, mag na may mga ano na yan, may mga tawag dito, <gasps> may mga taw ah, yun nga mga AI na kung saan, eh, ikaw na yung pwedeng ano, um, utusan mo lang sila, pwede mo nang ikalen sila na magka-calendar para sa'yo at bigyan mo lang sila ng ano ng na, ano tawag dito, ah, i-alarm ako kapag gisi ano na o ganitong oras na o kaya kapag so yu oo, yun nga sa mga kaya nakakatuwa, ah, mas napapadali nga kasi minsan nakokontrola ka-yun nga lang minsan, nakokontrolado na nila yung doon sa app phone minsan ganun, pero, hmm
Sang-ayon. Mm. Oh, okey. Mm. Mm. Oh, meron pala nun. Mm. Mhm. Tama. Pero sabagay no may nakita kasi ako sa online ngayon na parang, ah, through eyes yata. Parang titignan niya lang yung motion nung eyes mo tapos ililipat na yung pag-scroll dun sa isang app. Na ganun na pala ka-high-tech na kapag titignan mo siya, ah, may possibility na ilipat na niya yung app na tinitignan mo.
Oo. Ah. Oo. Oo, sabagay yung parang yung motion ng eyes mo kung saan magle-left, magre-right mga ganun.
Mm. Oo. Sang-ayon, di ba ganun ka high-tech na ngayon. Kaya minsan talaga hindi mo din hindi mo din maiiwasan yung mga privacy di ba, na parang ang daming mas naloloko ngayon dahil sa ala yun alam mo yun sabi nga natin may magandang epekto at hindi magandang epekto lalo na dun sa mga panloloko sa ibang tao dahil nga parang ang hirap na ding malaman kung mm, di ba? Ang hirap nang malaman kung yung video ay gawang AI or talagang natural lang na ni-record sa camera.
Oo, sobrang high-tech na rin talaga. Mm. Ah, mga scammer. Totoo. Siguro lalo Mhm. Oo, ta siguro mas ma maging maingat lang lalo na siguro sa mga nakakatanda na hindi talaga sanay gumamit ng mga gadgets, ng mga, ah, kung ano man yung mga apps ngayon sa sa tak sa takbo ng teknolohiya ngayon. Kasi kung ikukumpara nga naman noon di ba, hindi talaga sila sanay. Kaya siguro mas tulungan sila para mas aware sila kung ano yung mga para hindi sila mabiktima ng mga ha ng mga hackers, sa mga scammers sa mga ganun.
Sang-ayon. Mhm. Mm. Mm. Mhm. Oo, tama. Sang-ayon. Kasi parang ako talagang prone din ako sa mga ano ngayon lalo na dun sa mga AI videos kung hindi mo talaga tututukan yung video, hindi mo malalaman na AI generated.
Wag muna. Hmm.